Ja, ja, genau. Das, äh, habe ich auf jeden Fall auch schon miterlebt. Da kann man sich ja dann so richtig reinsteigern auch. Und, äh, wieso folgst du ihm oder ihr und diesem Ganzen und so weiter. Na ja.
Ah ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Und ich meine aber, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, mit dem Beispiel von der Freundin, die da in Peru war. Es ist einfach alles so ähm, äh, ja, so so kontrollierbar geworden dadurch, ne? Und, ähm, ich glaube, viele nehmen sich da auch viel zu ernst oder ich glaube es man liest das ja immer wieder. Also, ich kann das jetzt in meiner Welt nicht so nachvollziehen, aber dass sich ja Menschen auch so komplett verlieren in Social Media, ne, und da komplett so 'ne Existenz von sich aufbauen als, ich sage mal, Fitness-Influencer oder Ernährungsexpertin, irgendwie so was, ne? Und dann aber, ähm, im wirklichen Leben in Anführungsstrichen, ne ähm, keine Ahnung, gehen die, weiß man ja nicht, gehen die vielleicht zu Aldi und holen sich 'ne Snickers-XL-Pack und dann machen die aber irgendwie 'ne Stunde später irgendwie: „So, jetzt machen wir hier mal unseren Protein-Shake." Und, ähm, dass dass viele also, ich wie gesagt, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass jüngere Generationen, also die Generation Alpha wird sie ja genannt, ne, die jetzt so die Teenager sind dass die vielleicht so ganz anders ja auch aufwachsen und da 'ne viel größere Gewichtung auch reinlegen in diese in diese Online-Existenzen, nenne ich's jetzt mal. Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. <laughs> Mhm. Mhm. Ja, das denke ich mal schon, ne, weil, wenn man jetzt auch jemanden neu kennenlernt man muss ja dann eigentlich gar nicht mehr sa was ist denn noch nicht mal die Handynummer austauschen. „Wie ist dein Instagram? Wie ist dein TikTok?" Und genau, früher hat man sich ja noch dann gefragt: „Ja, was arbeitest du?" Das war ja, f f finde ich, auch mal so 'n bisschen was was so um Leute zu einzuklassifizieren, ne? Genau. Und heute schickt man sich dann das Social Media-Profil und meint dann vermeintlich ganz viel über die andere Person zu wissen so, ne?
Ne, nur Instagram oder TikTok. Genau. Mhm. Zu i i definieren. Mhm, ja. Ja. Richtig und das ist ja auch so richtig, das ist 'n guter Punkt. Das ist ja auch in diesem Karriere-Business-Kontext ist das ja auch so. Das LinkedIn ist ja eigentlich auch nur in meinen Augen so 'ne andere Art von Facebook, also eigentlich teilweise auch genauso seltsam, ähm, wo sich dann ja auch so so, äh, Führungskräfte teilweise in komischen Posen, Selfies aus der Deutschen Bahn und, äh, bla, bli, blu also das alles so das ist auch so 'ne Aufweichung irgendwie der Dinge, finde ich, ähm Aber gut, das ist 'n interessanter Trend. <giggles>
Mhm. Hm. Oh Gott. <giggles> Mhm. Ja, unbedingt. Ja, dann, äh, danke, dass du so viel geteilt hast über, ja, dein Thema, wie Social Media die Beziehung verändern. Es war ein sehr spannendes und, ähm, ja, erkenntnisreiches Gespräch.
Gerne.